Ты знашь, вот к тебе пришла поделиться, высказаться, вот под рассказать, эм, что вообще я ощущаю в последнее время. Но это вообще-то не в последнее время, это вот несколько лет. Я иногда так думаю, копаюсь иногда в себе. Почему так бывает? Эм, может быть, это из моего детства? Я, вот, когда у меня какие-то эмоциональные ощущения: от гнева, э, до страха, раздражения или ф зависти, такое иногда тоже бывает. И я себя за это осуждаю. И вот, э, будто бы, что гневаться нельзя, что, ф ну, ни что и зависть- это тоже враг человека, и, эм, э, ф такие вот. И страх ведь тоже- это это тоже такое нехорошее качество, и я это осознаю.
Мгм. Так.
И вот иногда, будто бы, мне даже я даже, как будто бы, это и не признаю. Вот мне, чтобы сказать э, сказать вот так прямо: "Я боюсь", эм, вот не могу. То есть, но и не хочу, как будто я признаю, что я уязвимая, что я слабая. И, э, ну, думаю, это из детства, потому что, ну, не научили, а, как-то вот о эмоциях не учили рассказывать, э, не не учили их как-то вот чувствовать, прочувствовать, а было как-то такое даже: подавляй свои эмоции, слушайся в школе. Ну вот вот в таком плане, что надо быть всегда красивой, примерной девочкой, э, с хорошими оценками, хорошая на работе. Ну, вот такое вот всегда примерная, всегда. И, видимо, из этого м, из это вышел какой-то вот, э, в н неправильное осуждение своих эмоций.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. М-да, действительно, это звучит, как очень такая тяжёлая ситуация эмоциональная. Человек, э, вообще эмоциональное существо, и твои чувства вообще по поводу непонимания того, как вообще попробовать принять такие вот эмоции, а, это абсолютно нормально. И я понимаю тебя, действительно. Но это, конечно, может быть очень сложно, э, в моменте, и вообще в целом процесс, да, довольно сложный психологически. А, ты знаешь, э, м, наверное, тут важно ещё понять такой момент, а вообще, а, те эмоции, которые ты не можешь принять, как правило, это только негативные эмоции, или это, в принципе, просто очень яркие эмоции? Потому что, видишь, это важно понимать, э, что конкретно ты не можешь принимать, какой-то негатив, то есть, какую-то тьму в себе, как говорится, либо просто ты хочешь быть тише воды и ниже травы, э, п и не показывать никаких именно ярких эмоций.
Мгм. Ну, видимо эмоции негативные, которые как раз смотрю, как такие черные эмоции. Вот, вроде бы, не хочется, я самой се не хочется иметь эти эмоции, и будто бы я их отвергаю в себе, но они иногда бывают, и вот как-то стараюсь их подавлять.
Мгм. А, вот сейчас, сейчас как ты вообще обычно реагируешь на подобные эмоции? Какие у тебя чувства возникают, какие мысли возникают? Всё-таки, раз ты вообще, а, понимаешь сейчас тот факт, что это, возможно, что-то пошло из детства, то, может быть, сейчас у тебя отношение к этому поменялось? Ты вообще, как относишься сейчас к таким эмоциям?
Ну, я с сейчас я учусь. Я думаю, что я, до сих пор я учусь это принимать, и даже обсуждать это. Я обсуждаю это с моим мужем иногда. Вот иногда я ся так чувствую, ам. Я иногда могу, например, если я чересчур слишком отругала детей, я потом могу извиниться, что вот я, может быть, переб перегнула палку или, например, я устала. Э, то есть, э, я признаю, что я неправильно поступила, и я могу попросить прощения. Иногда у меня бывает такое, например, у у своих ну, у своей родственной семьи, иногда где-то может быть, мы где-то поспорим, или где-то не так я отвечу. А, я знаю, что может быть, я не так ся повела, иногда мне тяжело сказать: "Ну, извини". То есть опять-таки вот тут эта эмоция, что не хочу с себя показывать, э, нисколько не хочу себя показывать, а, п слабой. Вот. Вот это вот, видимо, что нельзя быть слабой, но в то же время надо быть вежливой и хорошо учиться, и хорошо работать, и быть и быть красивой. То есть, ну, вот такой вот, примерно, чтобы всё у тебя было примерным.
Ага. Так. Мгм. Понятно. Я поняла. Мгм. А, да, действительно, это довольно такая сложная ситуация, потому что, судя по твоему рассказу, у тебя, как будто бы, вообще всё перемешалось. И непринятие своих эмоций, и даже неправильная их трактовка, скорее всего, потому что, видишь, ты сказала, что просить прощения- это признание своей слабости, но на самом деле это, ну, в психологии уже давно известное понятие, что, а, просить прощения может только сильный человек, как раз таки, то есть, а, это как раз таки вот, скажем так, наступить себе на шею, да, признать свою неправоту, и сказать об этом вслух. То есть, это требует огромных усилий, и на самом деле, огромной силы воли, чтобы это сделать. Это не показатель слабости. Обычно, когда человек так делает, это даже вызывает уважение у многих, потому что, действительно, большое количество людей либо боятся, либо просто не любят извиняться, может быть, по тем же самым причинам, что и у тебя, либо у них какие-то другие мысли и причины возникают. Э, неизвестно, у всех по-разному. Но, видишь, даже с просьбой, да, там о прощении- это немножко не про слабость, наоборот, скорее. А вот что касается негативных эмоций, мне вот хочется задать вопрос: вот смотри, а вообще, м, что произойдёт, если ты в моменте просто вот начнёшь принимать эти эмоции? Вот что, как тебе кажется, произойдёт с тобой, с твоим мировоззрением, с твоим мышлением? То есть, как это повлияет на тебя, ну, вот объективно?
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, наверно, я самой себе признаюсь, что я не идеальна. То есть, ведь, опять-таки, это, это наверно, проблема вот такого эго, что вот думаешь, что я, ну, думаешь, какой-то такая иллюзия, что ты идеален, что ты всё делаешь хорошо, что ты ошибок не можешь делать, и если сделала ошибку, ну, значит, опять кто-то другой ви Ведь иногда и такое бывает. Я что-то не так сделала, и вроде бы другие другие виноваты, там другие мне отвлекали, отвлекали, кричали или шумели, и я вот, а, вот, например, вы меня отвлекли, и у меня подгорел суп. Вот тоже иногда такое бывает, ну, бытовой, на бытовом уровне. Но потом я осознаю, что, э, н н ну, не надо других в этом искать, других виноватых. Ну, ту сама тут сама, просто не доглядела, захотела 4 дела сделать в одно время, и вот, вот так вот получилось. То есть это дома, да, это такой вот большой проблема, м, какого-то вот эго. Хочется быть хорошим и не признавать, что я слабый и нехороший, может быть, где-то глупый и неумелый.
Ага. Да, да. Понимаю. Понятно. Мгм. Мгм, да. Мгм. Да, да, я понимаю, о чём ты говоришь, абсолютно точно. Действительно, это объяснимо вообще, почему у тебя так происходит, и ты права, что в основном это, конечно, всё из-за твоего характера, который, ну, так или иначе, сформировался в детстве. Но смотри, а, и и тебе поможет, например, попытаться рационализировать свои чувства и эмоции? Вот если тебе объяснить вообще, откуда они берутся, например, то тебе это поможет п начать их принимать?
Мгм. Думаю, поможет, вот, просто просто их, эм, осознавать, что они есть. Их не прятать не прятать. И вот так вот, э, не стесняться их, что это это бывает такое и А, наверно, ещё и, ну, проговорить, что да, такое есть, да, я так чувствую.
Мгм, мгм, мгм. Да. Ам ты знаешь, наверное, э, с суть даже, н ну, не в этом, ты права абсолютно, да, но под "рационализировать" я, наверное, хотела тебе, вот, объяснить, да, и в целом донести, что любые эмоции- это вообще биология, и, то есть то, что у тебя они возникают, они возникают не на пустом месте, не просто так, и это действительно абсолютно нормально. И, то есть, это как, это как, э, в целом дышать, по сути, потому что н это реакция твоего организма и твоего мозга, нервной системы на какие-то внешние раздражители. И это то же самое, как когда у тебя чесотка появляется. То есть, она же появляется у тебя, потому что у тебя кто-то твою кожу задел, вот тут то же самое, то есть что-то произошло, и у тебя организм реагирует определенным определенной эмоцией. То есть, видишь, здесь, наверное, н нет такого, что ты становишься резко неидеальной по причине того, что у тебя организм нормально работает. То есть, э, видишь, это же абсолютная норма, когда человек дает какую-то эмоциональную реакцию на что-либо, что его стриггерило, то есть, буквально дало какой-то толчок этой реакции. Э, проблемы, наверно, начинаются тогда, когда это уже выходит за рамки какой-то адекватности, и ранит уже других. То есть, действительно, наверно, вот, как ты даже сказала про то, что, там, наругала сильно детей, это может быть проблемой, если, например, это неконтролируемая какая-то злость, да, или если ты в итоге не можешь извиниться за это поведение. Ну, действительно, срываться- это, ну это, ну просто, наверное, часть характера. Да, над ней желательно, конечно, работать, но это, ну это психологическая проблема, скорее, да, и над ней нужно именно с профессионалами работать, э, вот. Но просто, видишь, суть-то в том, что, наверное, нельзя называть неидеальным человека, и его реакции п з за то, что они естественны, вот так скажем. То есть, вот что думаешь насчет этой мысли? Она тебе как-то меняет вообще взгляд на эмоции?
Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Ну я думаю, ты права, да. То есть что Э, то есть н не надо осуждать вот это, потому что я, видимо, это осуждаю, что так не та Я могу это не только в себе осудить, могу и в других осудить. Конечно, не не так, не напоказ, но внутри себя, осуждать. И, в принципе, я стараюсь работать на вот этим чувством критики. Критики себя, критики других. То есть, э, мне тоже когда-то вот я получила совет, что критика это, м, критика это такой вот в такая вещь, ну как когда критикуешь или сплетничаешь, ну всё в минус себе, в минус всё, что хорошего в тебе, в минус ставишь. И, вот, я как-то это ф ф зацепило меня, и стараюсь Ну это вот как тоже ты сказала, что не не считать неидеальным, если что-то не так.
Мгм, да. Да, хорошо. Мгм, так. Мгм, мгм. Да, да, действительно. Э, ну смотри, это просто, на самом деле, такая ситуация, когда тебе, наверно, сложно будет вот прям сейчас взять, и это всё принять и понять. Это долгая работа над собой, над своим восприятием своих эмоций, над принятием своих эмоций. И здесь, наверное, поможет именно попробовать сменить фокус, э, и сменить свой взгляд на то, что вообще такое эмоция для тебя. То есть, это, э, в целом, э, что-то такое, знаешь, из серии чувств и ч какого-то вот, знаешь, немножко не, э, рационального мира, э, наверно, стоит именно как раз таки смотреть на это с точки зрения биологии, и тебе будет легче просто воспринимать их, ты будешь понимать, по крайней мере, откуда они берутся, почему они берутся, и почему это абсолютно нормально. А то, что нормально, оно не может быть неидеальным. Понимаешь?
Мгм. Мгм. <chuckles> Нормально, может быть, не знаю. Интересно, да, интересно. Я об этом подумаю. Спасибо, конечно, тебе, что ты меня выслушала за твои хар хорошие такие советы, разъяснения. Мне было это очень важно. Ещё раз спасибо.
Удачи тебе!